Tu sais, hem, en ce moment, j'aimerais bien apporter un petit peu de changement en fait, heu, à ma vie, ma routine, en fait, hem, je dirais même, heu, mon quotidien. Parce qu'il y a plein de petites choses que j'aimerais changer, l'heure de mon lever, heu, le fait de pouvoir, par exemple, prendre un petit déjeuner tout le mat tous les matins. Heu, d'aller au sport plus régulièrement, d'être assidue aussi, heu, tu sais, hem, dans, heu, la gestion de mon foyer dans le sens où, heu, tu vois si j'avais une organisation pour, heu pour, heu, gérer les tâches ménagères, je j'aurais pas à, heu, passer, heu, mon mon week end à à faire, heu, tu sais le ménage quoi et heu, c'est vrai que j'ai du mal, à commencer. J'ai plein d'idées, plein de heu, alors volonté pas exactement, mais en tout cas, une une envie présente de de de changer et hem, je sais pas par où commencer, je sais pas, j'ai peur de en fait, je mets peut-être trop la pression, l'envie de bien faire et de, heu, de tout bien faire tout de suite, que, heu, bah, du coup, heu, je je n'y vais pas, je ne change rien, tu vois? Et j'aimerais trouver des petites astuces pour pouvoir y arriver sans trop me brusquer non plus, finalement.
Oui. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Mmh mh. Ouais, bien sûr, déjà tu as bien fait, heu, de venir m'en parler, heu, parce que c'est toujours, heu, intéressant d'avoir, heu, le point de vue de de quelqu'un d'extérieur parce que, heu, comme tu le dis, tu as plein d'idées sur tes, heu, petites étapes, heu, de routine à mettre en place et tout ça, mais tu arrives pas forcément, heu, à commencer parce que, heu, peut-être effectivement tu as envie de tout faire en même temps et et c'est un petit peu difficile. Est-ce que hem est-ce que tu as déjà essayé de mettre des routines en place par le passé ou c'est vraiment, heu, actuel et tu te dis qu'il faut que tu en mettes?
Ah non. J'ai jamais vraiment eu de routine, heu, choisie. Heu, c'est <blows air> franchement, c'est un peu, heu, freestyle au jour le jour, heu, voilà et heu, j routine imposée oui, dans le sens où, heu, tu vois, par exemple, tous les matins, heu, je dois déposer mon fils à l'école, heu, tous les soirs je dois le récupérer. Heu, voilà, ce sont des routines qui s'imposent et donc par définition, bah quand je l'ai je l'ai déposé à l'école, je commence à travailler. Heu, je m'arrête de travailler quand je dois aller le récupérer, tu vois? C c'est c'est logique mais ce sont des routines qui s'imposent à moi. Je les ai pas «choisies» entre guillemets.
D'accord. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais, bien sûr, donc heu, du coup tu es plutôt, hem hem, tu te laisses un petit peu, heu, porter par, heu, ce qui t'est imposé, mais tu arrives pas forcément à mettre en place des choses, heu, qui sont bénéfiques pour toi, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça, j'arrive pas à me l'imposer, heu, si j'ai pas en fait de, heu, de contraintes, on va dire, ouais.
Mmh mh. Je vois. Je vois et justement, hem, heu, tu me parlais, heu, par exemple, heu, de prendre un petit déj ou, heu, d'avoir, heu, plus, heu, heu, de rigueur, heu, sur tes, mmh, heu, sur ton rythme, sur tes tâches, heu, heu, domestiques, des choses comme ça. Heu, déjà hem, quel est ton rythme de travail? Est-ce qu'il est régulier? Est-ce que, heu, heu, est-ce que c'est changeant? C'est pour en savoir plus un peu, heu, sur ton mode de vie.
Mmh mh. Ouais, alors Bien sûr, alors j'ai pas forcément de rythme, heu, régulier à proprement parler, heu, parce que je suis assez libre dans la gestion de mon temps. Je peux travailler heu, très tôt le matin, comme très tard le soir tu vois? Heu, autrement, heu, je dirais que, heu, il y a quand même une plage horaire où, heu, je suis certaine de travailler, c'est celle où, heu, bah, voilà, c'est c'est le 9, heu, 9-16, neuf heures-seize heures ou en fait, heu, bah, heu, c'est c'est le moment où j'ai fini de déposer mon fils et le moment, hem, si tu veux où je dois partir pour, heu, pour aller le récupérer quoi. Ça c'est la plage un petit peu obligatoire on va dire.
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Moui, bien sûr. Bien sûr, ouais, je vois donc, heu, effectivement, heu, hem le fait d'être libre dans ton dans tes horaires, heu, flexible, heu, dans ton travail, heu, c'est super. Mais c'est vrai que ça peut avoir un petit peu, heu, hem, des conséquences sur le quotidien puisque, hem, il y a jamais une journée type et donc du coup, pour mettre des habitudes en place, effectivement, ça peut être un peu compliqué, je comprends. Hem, quelle est l'habitude hem, heu, que tu aimerais le plus mettre en place? Parce que je pense que c'est important de commencer petit à petit, tu, heu, tu vois, pas tout mettre en place en même temps.
Ouais. Mouais. Ouais, tu as raison, d'autant que je peux vite me laisser, heu, me sentir dépassée justement quand j'ai plein de choses, heu, comme ça à faire et je pense que c'est le problème principal. Là, si je devais choisir, heu, quelque chose, heu
Mmh mh.
allez, je dirais, heu, le sport. Voilà. Mouais.
Le sport. OK. OK et le sport, heu, est-ce que, hem, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire, heu, quand ton fils est à l'école ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire, heu, une fois que tu l'as récupéré? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut, heu, s'occuper de lui pendant ce temps-là, heu?
Je préférais quand il est à l'école parce que hem, disons que les horaires de mon conjoint lui permettent pas de, heu, de prendre le relais, en fait, heu, une fois qu'il est sorti de l'école. Ensuite, heu, j'aurais ponctuellement quelqu'un qui pourrait, heu, le le garder, tu vois? Mais heu, cette personne-là, c'est aussi un petit peu, heu, mon mon compagnon de salle de sport, tu vois? Donc heu heu, voilà, je peux pas, heu, non plus le solliciter, heu, voilà, mais hem, comment dire? Ouais, je préférerais, ouais, que ça se fasse pendant qu'il est à l'école.
D'accord. Mmh mh. Mmh, mouais. D'accord. Mouais, d'accord. Donc heu, pendant qu'il est à l'école, oui ça p ça paraît le plus simple à mettre en place, effectivement. Et est-ce que tu as déjà, heu, réfléchi, heu, à quelle pratique tu aimerais faire, heu, comme sport?
Ouais, en fait, heu, bah, je suis inscrite à la salle de sport. J'aimerais juste pouvoir y aller, histoire de dire que je me maintiens un petit peu en forme. Je suis pas contre non plus, heu, les jours où, tu sais? Je peux pas m'y rendre, heu, de faire, heu, du sport à la maison, tu vois? Heu, j'ai du matériel, tout ça, heu, je m'étais dit à un moment donné: «Bon, bah, dès que je l'ai déposé à l'école», heu, en fait, non, quand je vais le déposer à l'école, j'y vais déjà en tenue de sport et avec un sac de sport comme ça, j'enchaîne et je vais directement à la salle de sport mais heu, j'ai jamais su sauter le pas, voilà.
Mmh mh. Bien sûr. Ouais. D'accord. OK, je vois parce que, oui, effectivement, ça peut être une bonne alternative parce que, heu heu, une fois que tu es dehors et que tu amènes ton fils à l'école, heu, au moins, heu, tu es en quelque sorte, heu, lancée, heu, enfin tu as l'élan, heu, pour aller à la salle de sport effectivement si tu es déjà en tenue, avec ton sac, heu, je pense que c'est une bonne motivation et une bonne façon de se lancer, hem, qu'est-ce qui fait que tu as pas encore, heu, sauté le pas?
Mmh mh. Bah, c'est une bonne question, hein, mmh. Je la 1re réponse, heu, que j'ai envie de te donner, je dirais que c'est la flemme de me déplacer jusque là-bas, heu, ensuite, hem, inconsciemment aussi, heu, si j'y vais, tu vois? Je j'y passe 1 heure au moins et donc heu, allez pendant 1 heure et 1/2 voire 2 heures, je ne travaillerai pas, si je travaille pas, heu, j'ai pas d'argent qui, heu, qui rentre, on va dire et donc, heu, bah, hem, <clicks tongue> ça, je pense qu'inconsciemment aussi ça en fait, ça me coûte peut-être de, heu, de f de de prendre ce temps pour moi au lieu de, heu, de de de faire de l'argent. Voilà.
N ouais. Moui. Mmh mh. Oui, je comprends je comprends. En fait, hem, tu le tu le vis un peu comme une perte de temps et donc heu, par conséquent, heu, d'argent, hem, mouais, c'est peut-être, heu, peut-être qu'il faut travailler là-dessus, heu heu, au niveau, heu, hem, c'est comme si tu culpabilisais un petit peu de faire du sport, j'ai l'impression ou de prendre du temps pour toi, en général. Hem, du coup, heu, oui, c'est peut-être, heu, rééquilibrer un petit peu cette vision-là, heu et te mettre en tête aussi que c'est très important de prendre du temps pour toi et que c'est pas, heu, c'est pas des heures perdues, ça va te faire du bien et effectivement c'est important, heu, de travailler, de gagner de l'argent, heu, ça, je le comprends mais, heu, c'est aussi très important de prendre, heu heu, soin de sa santé, heu, donc hem, peut-être, heu, oui, heu, essayer de le voir plutôt, heu, comme, heu, vraiment, heu, hem, quelque chose où tu prends soin de toi et où, heu, tu perds pas du temps au niveau de ton travail, tu vois ce que je veux dire?
Mmh. Mmh mh. Bien sûr, ouais, retravailler un petit peu la vision que j'ai de ça et hem, c'est vrai que, hem, en fait, je me heu, enfin, voilà, avec du du recul quand même, je sais que j'ai besoin de prendre du temps pour moi que ce soit, heu, tout simplement, tu vois? Hem, d'être déconnectée, par exemple du travail, heu, que ce soit, voilà, pour, heu, ne rien faire ou, heu, pour aller faire quelque chose tel qu'aller, heu, je sais pas, me faire les ongles, heu, bah, parce que c'est un temps que je ne prends plus non plus, heu, ou aller, hem, voilà, à la salle de sport par exemple. Je sais que ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien, ça j'en suis sûre et peut-être qu'effectivement si hem, j'avais je conscientisais, on va dire vraiment la valeur, la le le le le bénéfice que ça m'apporterait, tu vois? D'y aller, ça serait beaucoup plus facile de de sauter le pas, en fait. Il faut vraiment que j'arrive à, mmh, <clicks tongue> à voir tout ça comme quelque chose de de mieux, on va dire que l'argent que je peux me faire, à mon avis. Tu as raison. Mmh.
Mmh mh. Mmh. Mouais. Mmh mh. Oui. Oui, exactement, heu, il faut f heu, enfin, mmh. C'est important, hem, pour toi de voir ça comme, heu, un moment à toi, une façon de décompresser aussi, heu, peut-être, hem, enfin, si tu estimes que, hem, pour l'instant que c'est un peu une perte de temps et que c'est du temps que tu passeras pas à travailler, heu, peut-être le mettre en place mais heu heu à mmh, intervalle régulier, mais pas trop de fois dans la semaine, comme ça, heu, tu perds pas trop d'heures au début et ensuite si tu vois que ça te convient et que, heu et que finalement, ça te fait beaucoup de bien et que tu en ressens des bénéfices, heu, peut-être, heu, augmenter, hem, augmenter la fréquence mais hem, mais déjà commencer 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines, heu, juste, heu, pour te motiver, je pense que c'est une bonne, heu, une bonne solution pour toi.
Mmh mh. Ouais et tu sais quoi en, mmh, bah, en t'écoutant en réfléchissant en même temps je me dis que le fait d'avoir créé une espèce de comment dire de, heu, de de perche là pour aller à la salle de sport donc le fait de de partir avec mon sac de sport quand je le dépose à l'école, par exemple, créer un une sorte de hem de, heu, de déclencheur on va dire et bah, je pourrais aussi pourquoi pas dans les débuts le faire à la maison, par exemple, quand je sors et bien, heu, avant enfin même avant de sortir je, heu, je je m comment dire? Je je mets en place si tu veux mon tapis de sport je sors mes haltères enfin je fais ce genre de choses là comme ça pareil, bah, dès que je rentre, heu, allez hop j'enchaîne et heu, ça me permettrait déjà de moins culpabiliser par rapport au temps que je perdrais si j'allais à la salle en à l'extérieur donc et heu, je pense que ça peut être un bon compromis dans les débuts. Mmh.
Oui. Oui. Ouais bien sûr, bien sûr, je pense que c'est une bonne solution pour toi effectivement peut-être de le faire à la maison comme ça, heu, dès que tu as fini, tu peux te remettre au travail, il y a pas, heu heu, cette, heu, cette, hem, heu, préoccupation, heu, du temps passé dehors avec les transports et cetera. Donc heu oui, peut-être commencer par ça effectivement et ensuite, heu, si ça te convient, heu, peut-être aller à la salle en tout cas, j'espère que, heu, j'ai été de bon conseil et n'hésite pas à revenir vers moi, si tu as besoin.
Mmh. Ouais impeccable merci pour ton aide du coup.